अच्छा, अच्छा, अच्छा। होली पे तो इ ऐसा रहता है ना कि आप वो घर पे सुबह-सुबह जैसे मेरे यहाँ होली पे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। मेरे यहाँ एक सोसाइटी है, जहाँ मेरा होम टाउन है। तो वहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, एक स 150-200 के आसपास, तो वो सब लोग ढोल एक आता है, ढोल वाला, और वो ढोल लेकर एक-एक घर में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हुए सारे लास्ट घर तक वो काउंट वाइज़ काउंट आगे बढ़ते जाते हैं। फिर सब अपने घर से जो भी सामान बना होता है, वो खाने को देते हैं। फिर उन्हीं के घर के सामने थोड़ी देर डांस होता है, फिर अगले घर पे वो बढ़ जाते हैं, उनको लेकर। तो ऐसे ही सब लोग जुड़ते जाते हैं, आपस में।
अ, इसके साथ हुँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अ अ, तो ये भी ये बड़ा रोचक लगा मुझे सुनके। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। हमारे घर तो बस घर में पकवान बनते हैं, और घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा-बहुत एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, और खाना खाते हैं। बस ऐसा ही होता है यहाँ पे, जहाँ मैं रह रही हूँ। और बाकी इसके अलावा ना, एक बहुत प्रचलित ये त्योहार है, क्रिस्मस और न्यू ईयर, जो ज हमारे हिन्दुओं के वैसे नहीं हैं, पर अ, मुझे ये त्योहार भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो वह सर्दियों का समय होता है, मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। और दूसरा क्या है, उस समय ना, सारा मार्केट और सब चीज़ ना, इसी थीम में, लाल और सफेद रंग की थीम में सजा होता है।
<chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> अच्छा, अच्छा। <chuckles> उ, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो होता है। क्रिस्मस मुझे भी पसंद है, और खासकर क्रिस्मस मुझे पसंद है, उसमें जो केक मिलता है, उसकी वजह से। <chuckles>
हाँ। जी, बिल्कुल। उसे हम कैसे भूल सकते हैं? <chuckles> वह भी वह भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। प्लम केक कहते हैं उसको। हाँ।
<chuckles> बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल, और मैं पहली बार खाया था। मेरी एक फ्रेंड थी, कॉलेज में, तो वो क्रिश्चियन थी। तो ऐसे ही वो हमारा 1st ईयर था, इंजीनियरिंग का, तो होता है ना कि पहले-पहले में सबको दोस्त नए-नए बने होते हैं, तो बुलाते हैं। तो फिर उसने बुलाया था, 1st क्रिस्मस था। तो अ, उसके घर गए थे, तब हमने वो पहली बार खाया था। उसमें कुछ फ्रूट थोड़े-थोड़े से टुकड़े लगे हुए थे। ऐसा करके कुछ था। तो वो मुझे खाके अच्छा लगा था। तब से मैंने क्रिस्मस <chuckles> मैंने कहा, "अब ये मैं ज़रूर इसमें मनाऊँगा या कोई दोस्त ढूँढ के रखूँगा।" <chuckles>
हाँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ, <chuckles> मैं और मेरी दोस्त तो खासतौर पे चर्च जाते हैं। पूरे साल नहीं जाते। बट तब जाते हैं, केक खाने के लिए। चलें, आपसे बात करके ना, बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया। धन्यवाद।
अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी मुझे भी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, बिल

जी, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और जैसा कि अभी हाल-फिलहाल में अ, होली का त्यौहार गया है, मार्च के महीने में। तो मुझे अ अ, पता नहीं क्यों होली से तो उतना लगाव नहीं है लेकिन जैसे-जैसे दिवाली नज़दीक आती है तो मुझे उस त्यौहार से बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसमें सब कुछ थोड़ा-सा वैसा-सा होता है ना कि हमें बस तैयारियाँ करनी हैं, वो पूजा करनी है, और फिर आप नए-नए कपड़े पहनकर किसी के घर जाते हो मिलने या फिर, कुछ अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनती हैं। इस तरीक़े के जो त्यौहार होते हैं ना जिसमें ख़ासकर उम, जो हि हिंदू धर्म में की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये सब जो दीया जलाना और ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, वो मुझे ख़ासकर दिवाली की बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे लिए फिलहाल दिवाली जो है वो ज़्यादा फेवरेट है, बाकी त्यौहारों के कम्पैरिज़न में देखा जाए तो। आपका भी कुछ ख़ास अगर त्यौहार हो तो आप बता सक बिल्कुल। हुँ।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। जी, मुझे भी ना दिवाली का त्यौहार ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अ, सभी त्यौहार अच्छे हैं और सभी के ना अपने-अपने मज़े हैं, मतलब जैसे होली में हम होली खेलते हैं तो उसमें भी मज़ा आता है। जी, और जैसे दुर्गा पूजा होती है तो एक अलग ही फेस्टिव माहौल हो जाता है। मेला लगता है उसमें जाते हैं, दशहरा में भी मेला लगता है। तो मुझे लगता है कि हर त्यौहार की ना अपनी कुछ ना कुछ ना ख़ास बातें हैं जो उसे ना अलग बनाती हैं और हम हम उसे एन्जॉय कर पाते हैं। पर दिवाली मुझे भी बहुत प्रिय है। अब मुझे नहीं पता क्यों अ, पूजा तो देखिए हमारे हिन्दुओं में आमतौर पर सभी त्यौहारों में होती ही है, जैसे दिवाली पर होती है। पर मुझे लगता है शायद उस समय ना मौसम भी एक चेंज होता है। परिवर्तन हो रहा होता है मौसम में और हाँ, उस समय ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है काफ़ी अच्छा मौसम होता है। और मुझे लगता है इसलिए मुझे दिवाली अच्छी लगती है। और
हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब आपको मौसम की वजह से दिवाली पसंद है। ख़ास कर।
हाँ, मौसम भी मौसम भी, और जैसे दिवाली पे ना और भी चीज़ें होती हैं जैसे हम घर सजाते हैं। अब जैसे लड़कियों को ना इन चीज़ों का थोड़ा शौक ज़्यादा होता है होम डेकोर का और, एक शॉपिंग करने का एक बहाना मिल जाता है घर को सजाने के लिए, रंगोली बनाना जी बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे शायद दिवाली ज़्यादा पसंद है और पर वैसे देखा जाए तो सभी त्यौहार मुझे पसंद है। आप बताइए दिवाली क्या अ, आपको पसंद है तो आपकी इससे कुछ ऐसी ख़ास यादें जुड़ी हो दिवाली से?
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल। रंगोली बनाना। <laughs> जी। हुँ।

हुँ, हुँ।
क्योंकि आई थिंक मकर संक्रांति का से रिलेटेड होता है पीला रंग, शायद कुछ ऐसा है तो, है ना? तो अच्छा बसंत पंचमी हाँ, तो फिर मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। बसंत पंचमी पे क्या होता था, हमारे स्कूल में कि हम सबको ना एक कोरा सफ़ेद हैंकी लेके जाना होता था, ठीक है? और ना, हमें ना वहाँ पे टाइ एंड डाई एक अ, तकनीक होती है आपको उसके बारे में पता होगा कपड़े पेंट करने की कपड़ों के ऊपर।
ऐ अ, हाँ, हाँ, कह सकते हैं नहीं वो बसंत पंचमी होता है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओके। अच्छा, अच्छा, हुँ। हुँ, नहीं। अ अ, नहीं मुझे इसका अ, नॉलेज नहीं है। आप थोड़ा-सा बताएँगे तो मैं समझ जाऊँगा, हुँ, हुँ।
मतलब जैसे ना अ, जैसे हम रुमाल लेके जाते थे तो उस उसपे ना हम रबड़ से बाँध देते हैं रुमाल को जगह-जगह से।
हुँ, हुँ। अच्छा।
और उसको ना फिर पीले रंग के पानी में हम र अ, जो गरम पानी होता था उसमें हमारी मैडम पीला रंग डालती थी, उसमें हम डुबाते थे जिस तरीक़े से चुन्नी डाई होती है ना?
बिल्कुल, बिल्कुल, अब मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया।
हाँ, उसी तरीक़े से हाँ, और फिर जब हम उसे खोलते थे ना तो उसमें अलग-अलग डिजाइन बन जाते थे।
ओके, ओके, ओके वो जिस तरीक़े से साड़ी वग़ैरह कलर करते हैं, अ, उसमें डिज़ाइन्स बनाते हैं। तो ये टेक्निक क्यों मतलब स्कूल में होती थी इस दिन? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। वो है ब बसंत पंचमी के समय होती थी। वो इसलिए होती थी ना कि पीला रंग होता है बसंत पंचमी का हाँ तो इस वजह से होती थी और उस समय हम सभी को कुछ ना कुछ पीला ही लाना होता था खाने के लिए भी, तो बच्चे ऐसी चीज़ें लाते थे जैसे बेसन के लड्डू।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
और हाँ, ऐसी चीज़ें लंच में लाते थे तो हाँ उससे मेरी एक बचपन की याद जुड़ी आपसे बात करते-करते मुझे याद आया, तो मुझे लगा कि मैं आपसे सांझा करूँ हाँ, और बताइए आपको और कोई ऐसे त्योहार जो आपको बहुत पसंद हो।
जी, बताइये, बताइये। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो, उम्म और त्योहार देखिए सब अलग-अलग त्योहार होते हैं और देखा जाए तो और मुझे यही मेन मेन त्यौहार कुछ हैं जो मैं मतलब सेलिब्रेट कर पाता हूँ ख़ासकर। क्योंकि अ, मैं घर से भी दूर रहता हूँ तो बाक़ी त्योहारों में जो छोटे-छोटे होते हैं, वैसे तो इतने सारे होते हैं मेरे यहाँ कि वो किसी में वो तिल के लड्डू बन रहे हैं वैसा कोई त्यौहार हो गया छोटा सा, या फिर और किसी में कुछ औ कोई पूजा हो गई, कोई कोई भगवान की पूजा हो गई। तो उन सब में बचपन में तो भले मैं रहता था अभी बड़े में तो नहीं। त तो यही 1-2 मेन त्योहार जो बचे हुए हैं और में मज़ा मुझे मतलब बात की जाए तो अ, <chuckles> य इसी में आता है, खाना खाने में और त्योहारों की बात की जाए और मिठाइयों में।
हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। तो मे मेरे लिए भी ना मेन यही है खाने खाने के अलग-अलग पकवान बनते हैं। और हमारे घर तो होली पे बहुत पकवान बनते हैं।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।